อา ก็ เป็นทักษะที่มันเพิ่มขึ้นด้วย
อืม แล้วเราก็ อึ้งเลย อา ใช่ เรา ก็อึ้งค่ะ แล้วก็ แล้วคิดในใจว่า ก็ทั้งคิดในใจ ค เหมือนกันว่า เออ ว่ะ ไมไม่ได้ ไมไม่ได้จริง ๆ ด้วย ใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นคำที่ทำให้เราได้มาอเมริกาค่ะ <chuckles> ใช่
อา ครับผม อ๋อ ครับ อืม เป็น เปลี่ยนของชีวิตเลย
อืม จุดเปลี่ยนคือคำนี้ของหัวหน้า เพราะเราคิดว่า เรายังดีไม่พอ แล้วเรารู้สึกว่า อยากจะมาหาประสบการณ์ อยากได้ ใบ ประกาศนี่แหละ ที่มาจากอเมริกานี่แหละ แล้วก็กลับไปหางานทำ กะว่าจะกลับไปสมัครที่เดิมด้วยซ้ำ เพราะว่าหัวหน้าดีไง เออ แล้วก็ ใช่ สุดท้ายไม่ได้กลับ <chuckles> ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าจะย้ายไป พอจะย้ายไปเรียนปริญญาโท สามีก็มาขอแต่งงานก่อน เพราะว่าเขาไม่อยากให้เราย้าย ไรเงี้ย เออ ก็เลยแต่งงาน แล้วก็อยู่ที่นี่ ไปเลย ใช่ แล้วหัวหน้าก็บอกว่า "หนีไป อย่ากลับมา" คือแบบ "เธอ มีชีวิตที่ดี แล้ว จะกลับมาทำไม?" อะไรเงี้ย เออ เราก็ โอเค อะไรอย่างเงี้ย ใช่
อ้อ ครับ อืม อ๋อ ครับ อ๋อ ครับผม อา อยู่ยาวเลย ใช่ไหมครับ งี้? <chuckles> อ๋อ อ๋อ อ๋อ เคครับ ครับ อ๋อ <chuckles> อ๋อ ครับผม ก็ใน ใน ในมุมบวก เขามองว่า เออ จากที่ ที่ ที่คุณบ้านได้ ได้เล่ามาเนี่ยครับ การที่เรามีความ สุข ในการทำงานเนี่ย ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการทำงานจริง ๆ นะครับผม เพราะว่า อย่าง ช อย่างหยิ ของส่วนตัวหมวก ด้วยความที่ว่า อย่างที่ว่า ทีมเวิร์กมีความเข้าอกเข้าใจกัน มีหัวหน้าที่ดี อย่างเงี้ยครับผม นั่นหมายความว่า เวลาเราทำ ง ผลลัพธ์ที่ออกมาจริง ๆ เกินความ อ่า ความคาดหมายไปเยอะเลยนะครับ อย่างยอด ยอดขายที่ต้องทำ อย่างเงี้ยครับผม อะ เป้าไว้ประมาณหนึ่ง อย่างงี้ แต่สิ่งที่เราทำได้อะทะลุเป้าไปไกล แล้วก็บางทีก็เป็นยอดขายอันดับ 1 ของ ของทีม ของบริษัทด้วย ครับ ในการทำงานตรงเนี้ยครับ ใช่ ครับ เลย
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ ผลลัพธ์ของ ผลลัพธ์ของ เอ่อ ยอดขายอะ มันก็เป็นตัวบ่งบอกว่า คุณกับกลุ่ม Group ของ คุณน่ะ เออ ทำงานได้ดี ใช่ไหมคะ? มีประ สิทธิภาพ
อา ใช่ ใช่ครับ ก็เป็น K KPI ของ ของทีมด้วยครับผม
ใช่ ใช่ค่ะ คือเนี่ยแหละ เราว่า เอ่อ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ บริษัทน่ะค่ะมันจะต้องช่วย ๆ กันน่ะค่ะ เราว่า มัน อ ภาคส่วน ไหน ไหนจะเรื่องลูกค้า วันใดวันหนึ่งเราก็มีอุปสรรค เดี๋ยวก็มีปัญหานู่นนี่นั่นกับลูกค้า อืม จริง ๆ มันต้องช่วยกันอะ เราว่า สุดท้ายแล้วอะค่ะ ใช่ไหมคะ? มันจะไม่มีวันที่ดี ไปทุกวัน หรอก
ครับ อือฮึ ครับ อะฮะ ครับ ใช่ครับ ใช่ แล้วก็ ถ ถ้า ถ้าเกิด